Ja. Ja, also, ja, vielen Dank erst mal dafür. Also, ich würde das auf jeden Fall ausprobieren und ja, also, am besten, ne, persönlich, ja?
Ja, natürlich. Aber falls dich ja, aber hier noch hier noch ein kleiner Rat. Falls dich das wirklich stresst, ähm, dass du dass du nicht mit deinen Großeltern, ähm, telefonieren kannst, es es es kann stressig rüberkommen, auf jeden Fall. Aber das liegt in deiner Hand. Ne? Wie gesagt, dieses dieses Aufzwingen aber dieses freundliche Aufzwingen, also natürlich ohne ohne zusätzlichen Druck an deine Großeltern zu machen. Aber mal täglich oder alle 2 Tage mal kurz anzurufen, selbst wenn man mal fragt: „Na, wie geht es dir, wie ist das Wetter heute?“ Wenn die mal deine Stimme hören und wenn die hören, dass es dir gut geht, und wenn du dann auch aus der Stimme heraus hörst, dass es denen gut geht, ich glaube, dann dann sinkt auch dieser Stresspegel ein bisschen.
Ja. Ja. Ja Okay, dann, ähm, überlege ich mir das noch mal. Äh, vielen dank dafür. Ja, also, ich hatte früher eigentlich engeren, ähm, Bezug, aber genau jetzt durch die Jahre, da sind wir bisschen voneinander weggekommen und vielleicht kann man sich ja noch mal in der Mitte treffen. Das wäre doch eigentlich was ganz Schönes.
Mhm. Ja, natürlich doch. Du wirst auf jeden Fall überrascht sein, wie du dann wieder an dieser alten, äh diesen alten Bezug dann wieder anknüpfen kannst. Ähm, das das geht schl schneller als du denkst. Aber den den 1. Schritt, den musst du wagen. Das das wäre so mein Rat an dich jetzt.
Ja. Okay, also ja, bevor alles zu spät ist, dann am besten noch mal anklingeln. Das klingt doch machbar.
Mhm. Genau. Ganz genau. Ganz genau.
Ja, also vielen Dank dafür und ich werde noch mal
Okay. Ja, natürlich und sag sag mal Bescheid dann, wie wie es dann, äh, läuft.
Genau, da s gebe ich noch mal Bescheid und ja, danke schön. Also, auf Wiederhören.
Ja, gerne doch. Ja, bis dann. Tschau, tschau.